Oo, pasok na siya daw ako. Tapos 'yong sabi, eh, maghintay lang daw ako ng, ah, email pa. Tapos mga after 1 week nga daw. So, sabi ko, 2 weeks na, wala pa rin. So, ang ginawa ko, um, nag-follow-up ako. Tapos wala pa rin, wala wala wala pa talaga. Tapos 'yong isa naman, <gasps> processing pa raw. Processing pa raw 'yong application ko. Sabi ko, "Kailan ba 'to mapa-process?" Sabi ko, "Patapos na 'yong ano"
Mm. Ayun, okey. So, parang may naging paasa tapos parang biglang ano, nagbago ng isip, ayan.
Mm. Oo.
<gasps> So ayun ano, kinakailangan mo din kasing malaman na talagang i i-follow i-check mo din 'yong ano, mga communities about VA ano, kasi may mga experience din dun 'yong iba. So, si since bago ka pa lang do'n sa industriyang 'to, eh, baka na-encounter na rin no'ng iba, 'no? Puwede kang ano do'n, idulog mo sa community na ganito 'yong nangyari. Tapos may magbibigay sa'yo ng advice, kumbaga, tulungan din. And in turn, 'pag ikaw naman, makakatulong ka na rin sa ibang tao.
Okey. Ayun. So ano pa ba ang dapat kong gawin 'no? Para maging, ah, confident ako sa susunod kong pag-apply, ano. Kasi sa totoo lang, gustong-gusto ko talagang magtrabaho sa ano lang, 'yong work from home se set-up lang talaga, kahit hindi VA. Kahit, um, ano lang, kahit
Mm.
ah, kahit sa mm.
Oo. Basta ano, basta work from home na ano, kahit na ano mm.
Oo oo, ba oo. Kahit ano lang, basta work from home. Ayun, basta mabantayan ko lang 'yong anak ko at maasikaso ko pa rin.
Ayan, tama. So, isa pa 'yan, ano? Kumbaga marami din kasing ano, paraan. Hindi lang naman VA, nandiyan din 'yong ano, 'yong mga digital marketing. Puwede mong i-explore 'yon ano? Kumbaga, may mga puwedeng things ka na maaral at, ah, maitanong, ano. So, ah, marami pa, 'no. Napakalawak ng ano, ng online jobs, ano. So puwede mo ring i-check 'yong sa onlinejobs.ph. Kaya lang, minsan kasi do'n ano, eh, more on talagang part-time, freelancing. Tapos full-time, mayroon din, pero, um, kailangan mag-ingat ano, kasi ang dami do'n parang nagiging scam na din. O kaya pag-check mo oo, o kaya 'pag-check mo, eh, ano, mabilis 'yong turnover. Siyempre ayaw mo naman ng gano'n, kasi adjust nang adjust, palit nang palit, and at the same time, ano matanong ko lang din, ano, um, anong preferred mo, basta work from home? Pero okey lang sa'yo na halimbawa graveyard shift?
Ay, talaga? Okey.